Ay oo naman, grabe. Alam mo kasi ngayon yung sa trabaho ko naman medyo stressful kasi sa corpo world siyempre gano'n naman talaga ang buhay like, ah, 'pag nangangamamuhan ka, 'di ba, wala kang ibang gagawin kundi sumunod. Mm, yung pressure, yung workload, ganyan. So, kapagka gano'n kasi nagiging way of ano ko talaga, yung coping mechanism ko mis minsan yung ano talaga, yung pagtutugtog ng mga instrumento. 'Yan, which is yung paggigitara 'tsaka yung pagda-drums at the same time. Parang dun ko nare-release yung stress ko, ganun yun. 'Pag pagod na pagod ako tapos 'yan, 'pag nagka-ayaan kami nung mga ka-bandmates ko, tutugtog kami sa studio, ganyan, magrerenta kami. Tapos yun, narerelease ko yung stress.
<snorts> Oo. Mm. Pressure, oo. Mm. Mm. Hmm. So, tumutugtog pa din kayo? Oo.
Ah, oo. Ano, ah, every Sunday 'yan, every Sunday. Kasi ang off ko sa work is Saturday and Sunday. So, pu puwede ako na magbigay ng time sa 'pag ano, pagtutugtog ng mga instrumento sa Sunday, every Sunday.
Ah. Mm. So, maliban sa pagtugtog 'no, kumbaga parang nakakatulong din sa stress mo na nagkakaroon ka ng interaksyon sa mga kaibigan mo or sa mga bandmates mo, 'no? Meron kayong parang, ah, ano matatawag dito, ah, may ginagawa kayo na same-same ba, parang ganun.
Totoo 'yan. Mm, totoo 'yan. Oo, 'tsaka bonding na rin talaga namin yun sa ano, eh mm. Talagang alam mo yun. Kasi sila, eh, kapag minsan 'pag tinatanong ko rin sila, ah, nakakatulong ba sa stress nila or sa problema nila yung pagtutugtog, yun din ang sagot nila, eh. Kumbaga nakaka relate ako tapos ayun, buo kami nakaka-relate kami na gano'n nga yung pakiramdam namin, mutual yung feeling namin. Kaya ayan, kahit papa'no every Sunday tumutugtog kami, ganyan. Tapos sa 'pag nare-release namin yung stress namin sa pagtutugtog masarap sa pakiramdam, ganyan. Tapos ayan, after no'n, ah, bonding kami, kakain kami sa labas, ganyan. So, ayun, laking tulong talaga niya.
Ayun, bonding, oo. Mm. Hmm. Mm.